そうですね。いや、ルーティンを毎朝こう続けるっていうのが、うーん、すごいなと思って
うーん。
ね、お掃除もしながら、健康にも気をつけてて、すごくいいお話がきいて聞けた気がします、今日。<laughs>
うーん。 うん。 <laughs>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
はい。
はい。 そうですね。今日は、たお話できてとても楽しかったです。
ですね。 はい、ありがとうございました。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
失礼します。

うーん、やっぱりご飯と味噌汁みたいな。日本のやっぱり伝統的なご飯が一番健康にいい感じはありますよね。
うーん、やっぱり日本って長寿の国っていうじゃないですか。やっぱりこの、そう、粗食って意味があるのかなって思うんですよね。
そうですよね。うん。 ああ、なるほど。うーん。ですね。確かに、に日本人の。なんか内臓腸の長さとかも違うって聞いたことがあります。
うんうんうんうん。 だからやっぱりそう。 そう、そうなんですよ。だからねえ、こう、腸のなんかこう、ま、もちろんね、別にもう今は体も変わってきてるでしょうしあれなんでしょうけども、でもやっぱりあの、お味噌汁は面倒くさいから作んないんですけど、もうご飯とそうご飯とゆで卵と納豆とフルーツとヨーグルト、なんかトマトとかそういう感じですね、簡単にですけど、うん。
うん。 あ、そうですね、はい。<laughs> ああ、もう、もう。いいですね。プロテインともうお野菜と。もう完璧。<laughs>
そう。そう。そう。で、プロテインシェイクも飲もうかなと思ったんですけど、ま、そこまではまあ、いいかなと思って、青汁飲んでるので自分を許してます。<laughs>
<laughs> ですよね。青汁で毎日健康になれると思うといいですよね。美味しさもそんなに、ね。食べやすい飲みやすいっていうのがすごくいいな思います。
うん。 うん。 そうそう、そう。 うーん。科学的に何か証明されているかどうかまではちょっと調べてらことはないんですけども、多分ま、いいはずです、何かが。
<laughs> まあ、でも結局良さそうですよね。皆さん続けるってことは、きっといい効果が何か出てるから続けたいのかなっていうのはありますよね。
うん。 そう、病は気から。そう。そう、これで私は健康になってるって言い聞かせてます、自分に。
はい。ストレッチってちなみにもう全身をされるんですか？もう足から足先から上半身までっていう。
うん。 もうすんごい。 うん。 いや、もうほんとに5分なので、すんごい簡単になんかこう汗をかくとかそんないうことではなく、ほんとに体のを伸び伸びさせる、何ての、凝り固てまってたものをちょっとこうぐうっと伸ばすっていうのかな。でもそれだけで、なんかこう朝からこうシャキッとするような気がするんですよ。だから朝のルーその朝のストレッチはもうずっと、ずっと結構もう何年もやってるかな。
うん。 ん？ ああ、なるほど。 ああ、もうどれぐらい前からされてるんですか？
更年期になる前から。<laughs> もうもう多分20年ぐらいはやってると思います。
あ、20年、すごいですね。うん。続けるってなかなか大変だから。うーん。
うーん。 うん。うんうんうん。 そうですね、でも、だからこのルーティンの中に組み込んじゃうと人間できるもので、私朝のルーティンの中でお掃除もあるんですけども
うーん。 はい。
お掃除も、朝もうやるって決めてるから、面倒くさくなる前に全部やっちゃう。
うん。